يا رب يكمّل.
إن شاء الله.
كنت محتاج رأيِِك كده ومشورتِك في موضوع آآ مش عارف بجد يعني أقول لِك إزاي هو تاعبني الفترة دي إن أنا الفترة دي مش قادر أفضل آآ مركّز ذِهنيًا طول اليوم. الأنشطة اليوميّة بتاعتي باحس إن أنا مُغيّب فيها، آآ باعمل الشُغل وأنا مش مركّز، ف شغّال على لاب توب وأنا مش مركّز، بابعت الmail وأنا مش مركّز. ال الحضور الذِهني اللي كان عندي زمان وأنا صغيّر شوية، ياه! كان الموضوع ده كان فارق معايا جدًا، وأنا صغيّر كده يمكن من 7، 10 سِنين الموضوع معايا كان مُختلف تمامًا أنا كنت حماسي جدًا، باعمل حاجات كتيرة جدًا في نَفْس الوقت كنت مركّز في كل حاجة، إنّما دلوقتي لأ، الحضور الذِهني شِبه مش موجود وحاسس إن أنا مش في حالتي خالص ومش كويس فمش عارف بجد أعمل إيه.
<clears throat> <tsk> آآ، لأ، طبعًا أنا مُتفهّمة أوي الشعور ده وهو أكيد بيكون مُرهِق نَفْسيًا جدًا ليك و أكيد بيسبب لك تأثير سلبي عمومًا <clears throat> على بقى مدار يومك، في حياتك عمومًا بشكل عام. فلأ، يعني أنا مُتفهّمة كويس اللي أنت بتقوله، آآ وعايزة أقول لك إن الشعور اللي أنت بتمُر بيه ده يعني إلى حدٍ ما بيكون طبيعي أو منتَشر ودايمًا بيكون ليه حِلول ولكن لو عرفنا أساس المشكلة كانت إيه. فعشان كنت عايزة أفهم منِك برضه، إيه عمومًا النشاطات اللي أنت بتعملها بشكل مُستمر في يومَك عشان بتكون مثلًا محتاج إن أنت تركّز فيها؟
أكيد. إمم، هاقول لِك، أنا عا في العادي باعمل أنشِطة كتيرة، لكن يعني أنا الأنشِطة بتاعتي اللي في اليوم بتبقى شُغل على ع طبعًا في الموقع عندي وباشتغل برضه على لاب توب آآ ب طبعًا بيبقى معايا أنشِطة كتيرة جدًا ساعات ب ساعات باكون سايق العربية، ساعات باكون آآ باقابل الناس ع صحابي على القهوة، ساعات باعمل حاجات كتيرة جدًا، بس الأنشِطة دي مُعظمها آآ يعني المفروض كنت باعملها زمان بسهولة ما كُنتش باعم ما كُنتش باتعَب في حاجة، ما كُنتش ب أتضايق في حاجة، ما كنتش باقصّر مع نَفْسي في حاجة، فمش عارف أعمل إيه علشان الدنيا ترجَع تضبُط معايا تاني وأحس كده إن أنا بقيت stable وأحس كده إن الوضع معايا كويس. آآ يعني أقل الحاجات حتى لمّا باروّح البيت لو باتفرّج على فيلم، لو باتفرّج لو باقرأ كتاب
امم. إمم. اهم. إمم.
الصراحة الحضور الذِهني ما بقاش ظاهر، ما بقاش قاع ما بقاش زي الأول، ما بقاش زي زمان.
أوكي. <clears throat> آه. اهم. فاهماك. طيب أ احكِ لي كده هو أنت مثلًا روتين يومَك بيمشي إزاي، يعني هل بتنام آآ كل يوم بشكل منتَظم والّا موضوع النوم عندك مأثّر شوية؟ يعني مثلًا بتنام متأخّر آآ بتشرب قهوة كتير أو بتشرب كافيين كتير في يومك والّا لأ؟